ค่ะ แล้วพอหมดเรื่องนี้แล้วค่ะ ตอนนี้เขาก็เลิกห่วงแล้วหรือยังเอ่ย? เพราะว่าเราก็โตมาแบบดูแลรับผิดชอบตัวเองได้แล้วค่ะ เขายังคาดหวังอย่างอื่นอะไร?
ใช่ อืม อืม เขา คือ คือตอนแรกคาดหวังเรื่อง เรื่องคู่ครอง เรื่องการแต่งงาน อะไรอย่างเงี้ยนะ <laughs> คือเขาอะ เออ จริง คือจริง ๆ คุณ เราไม่ใช่ลูกคนเดียวของเขานะ เอาพูดตรง ๆ เนี่ย คือเขามีน้องชายเราอีก 1 คน แล้วก็มีลูกอีก 2 คน แต่ว่าความคาดหวังอะ เราไม่ คือครอบครัวของเราอะ จะคาดหวังกับเราเป็นอย่างมากอะ ด้วยความที่เราเป็นลูกคนโตหรือเปล่า เราก็ไม่แน่ใจอะนะ ก็เลยจะคาดหวังเราแบบเยอะแยะมาก อะไรอย่างเงี้ย ส่วนเรื่องคู่ครองนะ เรา เราก็เลยบอกแม่ว่า แม่ไม่ต้อง ไม่ต้องคาดหวังแล้ว พ คือน้อง 2 คน หมายถึงน้องทั้ง 3 คนเนี่ย ก็แต่งงานให้แม่ไปแล้ว อะไรอย่างเงี้ย แม่ไม่ต้องคาดหวังว่าหนูจะแต่งงานแล้ว อะไรอย่างเงี้ย คือ คือเราเป็นคน หนึ่ง เราเป็นคนหนึ่งที่เราแบบเหมือนกับไม่ <tsk> เรามีความ เป้าหมายของชีวิตเรามันไม่ใช่การแต่งงาน เราก็เลยมีความรู้สึกว่า เออ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่อาจจะทำสิ่งนี้ให้แม่ได้ อะไรอย่าง เงี้ย ค่ะ ใช่ <chuckles> อือ ๆ ๆ
<laughs> เรื่องที่มีทุกบ้าน <chuckles> ค่ะ อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ อือ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อืม <chuckles> ค่ะ อือ เข้าใจ อือฮึ ค่ะ <chuckles> อ๋อ คุณก็ เท่าที่ฟังมาคุณแบบว่าจัดการกับ กับสถานการณ์ <chuckles> ที่ถูกแบบว่า แบบถูกคาดหวังมาแบบได้ออก ได้ดีเลยนะคะ จริง ๆ แล้วก็ดูเหมือนแบบว่าหาทางออกได้ดีเลยอะ อือ ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ที่แบบว่ามาเล่าให้ฟังนะคะ
<chuckles> ใช่ <chuckles> กดดันเนาะ อือ <chuckles> ค่ะ ค่ะ